Скажи, пожалуйста, э, как пришло решение уехать из родного города?
Знаешь, на самом деле, мне кажется, что я, как и многие, уже родился как будто бы с этим решением. Э, дь дело в том, что
<chuckles> С самого детства прям?
Ну, мне кажется, да, что по крайней мере желание, э, уехать из моего родного города было всегда. Э, дело в том, что я родился, да, в небольшом городе в Смоленской области, город называется Сафоново, и там, ну, примерно 50 000 человек живет, а, м
Да ладно. Мгм. Ну, всё равно в детстве же как будто это вот ты не задумываешься об этом. Твой локальный мир, он очень маленький и ты там увлечён им. Ну там не знаю, лет 6 тире, не знаю, десять двенадцать, а потом уже
Ну, эт это правда, да. Но мне кажется, м, как только я пошёл в школу и, знаешь, э, родители для меня аргу аргументировали тем, что учиться в школе нужно, а я сначала не очень хотел это делать. Э, что учиться нужно, чтобы уехать в институт, и как-то мне даже как будто бы родители, э, там, бабушка, они всегда с детства говорили, что нужно хорошо учиться, стараться, чтобы поступить в хороший институт в большом городе и уехать. Э, вот, и никто
А, ну ка Мгм. Так. И как ты 1 раз покинул свой город?
Ну, собственно, я так и сделал, <chuckles> мне пришлось хорошо учиться, <chuckles> э, чтобы поступить в институт. Э, ну, вот, мне кажется, что когда да, и, ну, по крайней мере, когда я точно перешёл уже в среднюю школу, я понимал, что я хочу уехать, потому что мне в моём городе даже в детстве было слишком тесно. Как будто бы, да, ну, во-первых, понятное дело все прелести провинциальной жизни, что там достаточно скучно, и этот город находится в 300 километрах от Москвы, э, и, соответственно, я периодически в детстве бывал в Москве вместе с родителями, и, э, город меня воображал, н ну, Москва, он меня Да.
А. <laughs> Ага. Мгм. Ну А. Ты увидел, как может быть, да?
<chuckles> Да, да, м, возможно, если бы я не видел, но я увидел жизнь в большом городе, эм, и, конечно, когда я в детстве там впервые увидел парк аттракционов, который ещё тогда находился в парке Горького в Москве. Э, и когда я там впервые оказался и увидел все эти американские горки, ну, я подумал: "Ну что ребенку ещё надо?" Конечно, это идеальный город для жизни, где у тебя есть аттракционы такие. Эм.
Мгм. Ну да, слушай, это действительно ты, наверно, что-то сравнил, что-то понял. Но хочу сказать, что, м, всё равно это в тебе было где-то заложено, потому что первый раз я тоже увидел Москву, э, там в таком юношеском возрасте, и я так понял то, что это очень сует с много суеты, много движения. Ты тоже очень такой не значимый, и поэтому мне не понравилось. И у меня такого впечатления не было, а значит, у тебя была предрасположенность уже, ты хотел всего вот этого нового, большого, неизведанного.
А. Интересно, интересно. Да, вот у меня вот прямо с детства какая-то такая была мотивация внутренняя покинуть город. Э, ну, и мне, конечно, не очень нравился, м, как бы это грубо ни звучало, контингент моего города. Ну, то есть, очень, м, не всегда я себя чувствовал в своей тарелке. Да, у меня были там классные друзья, классный двор, я обожаю природу своего города. Вот, к слову, там у меня тоже рядом с домом был огромный прямо через дорогу яблоневый сад, где я вообще провел всё детство, эм, и я с теплом вспоминаю те места. Но когда ты уже становишься подростком, мне кажется, я всё время чувствовал, ну, что я как будто бы не совсем для этого города.
Мгм. А. Мгм. А у тебя была цель всё-таки, да уже вон т даже достаточного раннего периода, что ты вот увидел, увидел большой город, и, э, и родители тебе говорили, что нужно учиться и там куда-то дальше передвигаться, и ты к этому д шёл как-то да уже с самого раннего возраста, практически.
Ага. Мгм. Да, да, мне кажется, даже вот уже в по мере взросления потом, как бы, родители и семья стали готовить, что можн ну, тоже, может быть не в Москву, а вот, например, в Смоленск, который совсем рядышком находится и всё-таки достаточно крупный город. Но вот тоже я как-то с детства понимал, что нет, ну, Смоленск тоже для меня уже казался каким-то маленьким. Эм, в общем, не вызывал во мне стремления жить там. Э, и, в общем, в Да.
Мгм. М. Ну вот переехал ты, да? Но э
<chuckles> И, в общем-то, да, я закончил школу, э, поступил в институт и, э, с радостью собрал свои вещички и перебрался в студенческое общежитие. Эм.
Ну, тут хорошо, да. То есть, у тебя был какой-то какой-то план, э, был какой-то образ да, новой жизни. Э, вот. Тем более ты уже побывал в этих городах больших. Но тут, э, хотелось бы узнать- ты не разочаровался или вот как первые, первое время, первые годы прошли на новом месте? Ты, может, пожалел о своём выборе, может, наоборот, м, у уверился тоже в том, что всё было правильно, всё классно и вот то тут, тут есть то, чего я хотел. Вот как это первое впечатление и всё, всё, всё?
Да. Мгм. Мгм. Ну мне Ну говоря коротко, мне кажется, это был полный match, и я нисколько ни не жалел вообще ни минуты о своём выборе. Э, мне вообще кажется, что мне очень повезло попасть в такую какую-то среду. Я учился в Москве в Институте культуры, и это очень творческий университет. И когда я там впервые побывал на дне открытых дверей и увидел вот эту жизнь, э, где в коридорах кто-то танцует, кто-то поёт, кто-то делает что-то ещё Э, это знаешь, когда я был ребенком, гремел, э, фильм классный, мюзикл, э, с Заком Эфроном, что-то вот ещё, к что-то такое. И там тоже вот такая <chuckles> показана голливудская школа, конечно, совсем, <chuckles> совсем не так, как в российских реалиях, но тем не менее я вот да, я оказался в такой-то какой творческой атмосфере, и и как-то и в общежитии тоже мне повезло, что я сразу, м, нашёл свою компанию. Э, в общем, нет, я ни секунды не жалел, и мне кажется Да.
<chuckles> А. Мгм. Ты влюбился, да, <chuckles> в эту атмосферу? Ну то есть ты не испытал какого-то, в вот может, хотя бы в первое время, часто же бывает, на новом месте дискомфорт, ну вот, что-то не знаешь, что-то по-другому или вообще прям всё идеально было?
Ну мне кажется, что, не знаю, может быть, в моменте я что-то испытывал, но вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что ну вс у меня всё складывалось супер. В плане, я себя чувствовал комфортно, и я помню, что, там, э, э, так как мой дом находится не так далеко, там можно за 3 часа на поезде доехать, на скоростном поезде до моего города. Но первые, там, месяца 2, мне кажется, родители даже меня не могли вытянуть на выходные, ну, то есть, они говорили: "Приезжай, там, просто заб забери вещи какие-то, м". А я просто не хотел, потому что я так жадно поглощал Москву, и вот со своими новыми друзьями, мне кажется, мы лезли, куда только можно. Эм, и, не знаю, какие-то мероприятия, какая-то культурная часть, плюс мы, эм, у нас была такая кучка журналистов, потому что я учился на журфаке, и, соответственно, нам всем, э, вот, ф ф был очень интересен вот этот мир телевидения, э, издательств, и и мы пытались залезть куда только можно, наглые, молодые, нахальные. Эм.
Мгм. А. <chuckles> Да. Ну да. Ага. Н Ну классно. Классно, что у тебя, э, так всё совпало, потому что, э, по своему опыту помню то, что люди н в университете дель делятся на 3 типа, да: тех кто, э, местные, э, ходят домой, те, кто приехал и не хотят ездить домой, и те, кто каждые выходные ездит домой. Вот, ты, похоже, из тех, кто сразу обосновался.
Мгм. Мгм. Да, да, это правда.
Ну Хорошо. Вот, э, м, этот новый город, э, стал для тебя новым, новым домом, да, родным, можно сказать
Мгм. Мгм. Да.
но в жизни же так бывает, что несколько городов родными становятся. Там могут долгий период, там лет 10 прожить, проучиться. И и, может, у тебя был ещё опыт, когда ты уже второй родной город покидал для себя, вот, может, котором в котором ты учился?
Ты т Да, ты абсолютно прав. Москва стала для меня таким прямо домом, и я жил там 10 лет, ну вот, вместе с учёбой, еще после учёбы. Но потом, м, да, потом повернулась, э, жизнь так, что, э, пришлось покинуть и страну свою, и переехать в другую страну. И, м, это всё случилось из-за войны и, ну, из-за моего какого-то внутреннего непримирения и непринятия, э, с, э, властями, с властями моей страны. И, соответственно, решение это далось очень нелегко, и, конечно, моя жизнь в Москве к тому моменту была достаточно комфортной, в ней были какие-то перспективы, эм, и, в общем-то, я чувствовал, что это мой город, в котором мне хочется еще долгое время прожить, но
А. Как я угадал. Мгм. Мгм.
видимо, будучи достаточно принципиальным человеком и просто всё взвесив, и, мне кажется, предугадав, я понял, что я не смогу жить в таких условиях. И как только всё началось, а, а, я сразу со своей семьёй начал продумывать, а, м, наш отъезд, и буквально через несколько месяцев мы уехали в другую страну, и здесь, конечно, уже было сложнее, чем со сменой города, безусловно.
Мгм. Мгм. Вот. Я хотел спросить как раз таки про это. Если сравнивать вот, э, два вот этих переезда, э, из родного города, тут какие ты з э, проводишь параллели, какие-то отличия? Эм, тут уже, может, не так всё гладко было или, э, или наоборот, э, тоже, может, лучше. Как ты вообще сравниваешь?
Мгм. Абсолютно ничего га ничего гладкого в этой истории не было. Э. Всё было, конечно, сложно, ну потому что ты меняешь, э, не только километры в своей же стран стране, а ты меняешь совершенно культуру, язык. Мы уехали достаточно далеко и вообще в первое время уехали в такую дикую местность. Да, вот это как раз таки жизнь на побережье, а, с картинкой Баунти. Э, казалось бы, такое райское место, но на самом деле жизнь в таком месте не такая райская, как кажется по картинке. А, это очень неудобная жизнь, от бытового от бытовых проблем, связанных со всякими коммуникациями, электричеством, а, до, до влажности постоя
Мгм. Мгм. Так. Давай вот так. 3 3 самых таких, э, м, 3 аспекта, которые при переезде ты прямо ощутил, э, которые изменились, э, в худшую сторону вот, э, из твоего последнего родного города, из Москвы, допустим.
Мгм. Ну, вот сначала я оказался, ну, то есть, мы переехали, и первые 1,5 года мы жили, э, в такой курортной деревушке, и то, не знаю, курортной, можно сказать, с натяжкой, из курортного там только прекрасные виды, а в целом, э, ну, не знаю. И, в общем, ты живешь в деревушке на побережье, это даже такая коса, окруженная морем со всех сторон, а, и на которой находится в ряд, там, несколько таких рыбацких деревень. Ну и, конечно, я ощутил после Москвы, где у меня была достаточно, м, насыщенная культурная жизнь, а, я <chuckles> ощутил полную изоляцию, а, в совершенно
Ага. <chuckles> Мгм. Можно воспринимать как уединение, не знаю. Для творческих личностей же тоже природа такое может быть. Перезагрузка.
Да, ну, и мо Вот я, знаешь, я старался воспринимать первые месяцы это как уединение, но потом, когда это всё подзатягивалось, это уже немного превращалось в тюрьму, э, и м
<laughs> Ну
Да, и, в общем-то
Да, я понимаю, Москву сравнивать с деревней, э, ритм жизни, краски, да всё это события. Ну ну хорошо, а вот ещё какой-то такой аспект можешь выделить, который вот кроме, ладно, э, жизнь стала тише и, ну, более скучной даже, можно сказать. Ну, может быть, ещё что-то. Может, язык, может, бюрократия местная, может, вот в таком роде.
Мгм. Мгм. Ну, вот всё это, вс все прелести эмигрантской жизни- это и, э, столкновение с местными реалиями, когда тебе нужно, во-первых, легализоваться в стране. А, это, м, постоянные поиски нового дома, потому что о мы жили на съемных домах, и нам приходилось раз в несколько месяцев их менять, и, соответственно, это надо опять всё время переезжать с места на место. Тогда и у меня ещё не было местного языка, и, а, всё это тоже вообще вызывало какую-то колоссальную сложность. Ну и, в общем, не знаю, было ощущение, что ты, знаешь, как дерево, которое вот в с корнями, из горшка его вытащили, и тебя пытаются вот в какую-то новую почву посадить, а, м, но ты не можешь.
Мгм. <chuckles> Слушай, классное сравнение. Да, вот этот, как ты описал, пример с деревом- это идеально подходит, да, для того, как описать эту ситуацию. А у тебя не было каких-то, может быть, мыслей о том, что вот это те неудобства, тот дискомфорт, который ты испытываешь, они не стоили того переезда или нет? Или это всё равно?
Вот. М, да. Безусловно, безусловно были, но, то есть, вот как раз-таки такая была дилемма: зачем я это сделал, а вообще оно мне надо или нет. Но, ты знаешь, со временем это прошло, и потом, к счастью, мне уже, ну, нам уже удалось переехать в крупный город, в столицу этой страны, в которую я влюбился, и вот хеппи-энд моего рассказа, что вот теперь в этом городе, ну, я чувствую себя как дома. Мне здесь комфортно, и мне хочется здесь быть, по крайней мере, чтобы этот город был моей базой. Да, хочется исследовать много частей мира, но вот тут мне хочется оставаться надолго, и я вот прямо чувствую какую-то связь душевную.
Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. Ну, интересно было послушать про историю твоих переездов. Э, спасибо большое за разговор.
Спасибо тебе, с радостью поделился. Пока.